อืม อันนี้ก็คือยัง ยัง ยังคุยกันอยู่ ใช่ไหมครับ?
แต่ เป็นนอก ยังคุยค่ะ เราเพิ่งกลับเมื่อวัน ศ เราเพิ่งกลับมาเมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมานี่เอง
อือฮึ อือ ๆ
อา แล้วเขาก็เหมือนแบบ ก็ยังคุยกับเรา ยังแบบส่งข้อความหา อาจจะมี บาง ห่างหายไป แบบคุยน้อยลง อะไรเงี้ยบ้าง แต่บางวันก็กลับมาแบบคุยแบบปกติ แล้วคือเราก็เป็นคนตลก เป็นคนตลกตลอดเวลาอยู่แล้ว มันมีอะไรบ้า ๆ บอ ๆ ตลอดเลย ผู้หญิงคนเนี้ย อะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบ เขาเป็นคนที่หน้านิ่ง แต่เขาอยู่กับเรา เขาจะยิ้มแล้วก็หัวเราะตลอดเลย แบบมีความสุข อะไรเงี้ยค่ะ อา
อืม ๆ ๆ มัน อะ สอบถามนิดหนึ่ง ก็คือ คือตรงเนี้ย มันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ที่ มันเหมือนเชื่อใจกันนิดหนึ่งไหม? อา ถ้าในความเป็นจริงก็คือ ร เราอาจจะไม่ต้องคุยกันตลอด ต่อให้เป็นทางไกลหรือทางใกล้ มันก็คือแบ่งพื้นที่ให้ ของกันและกัน ใช่ไหมล่ะ? คือคุณรู้สึกอย่างงั้นไหมครับ? แล้วก็ เออ ๆ
ใช่ ใช่ ๆ เราก็รู้สึกอย่างงั้น เราก็มีงานที่เราต้องทำ แล้วเราเป็นคนที่มองในแง่บวกค่ะว่า ตัวไม่ต้องติดกันตลอด ไม่ต้องเจอทุกวันก็ได้ ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้ อันเนี้ยเข้าใจได้ เขาก็มีพื้นที่ของเขา เป็น Avoidant เป็นคนกลัวความรักอะ เขาชอบอยู่คนเดียว มีความเป็น Introvert คือน่า จะชอบตรงนี้อยู่แล้ว อะไรเงี้ยค่ะ เราก็เลยไม่ได้มองว่า มันจะเป็นปัญหา เพราะเราก็มีความแบบ <sniffs> เราก็มีความรู้สึกว่า เราก็มีอะไรในหัวของเรา เยอะ เหมือนกัน ตรงที่ว่า เราก็มีงาน มีเรื่องที่ต้องจัด การ มี ชีวิต มีเป้าหมายในปีหน้าที่เราจะต้องจัดการ ไรเงี้ยค่ะ เอ่อ แล้ว แล้วจริง ๆ เราก็คิดหนักเหมือนกัน การที่เราจะต้องแบบคบใคร เงี้ย เหมือนเราต้องแบ่งเวลาที่เราเอามาโฟกัสตัวเองอะ ไปแบบ โฟกัสเขาด้วย ไรเงี้ยค่ะ ใช่ เพราะบางทีเราเป็นคนที่แบบว่าดู บางครั้งดูไม่แคร์ อะไรเงี้ย เราก็พยายามจะปรับปรุงตรงนี้ให้แบบ ให้เหมือนแบบแสดงออกมากขึ้น แล้วก็ทำให้แบบเขารู้ว่า เขาแบบไม่ได้ถูกเมินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ๆ อือ ๆ อืม อือ ๆ อือ อือฮึ อือ ๆ